Kamu pernah enggak ada pengalaman di mana kamu kayak bingung, gitu, memilih antara gaji tinggi atau pekerjaan yang disukai?
<clicks tongue> Ada, aku tuh biasanya kalo melamar pekerjaan itu aku lihat dulu, eee, apa namanya pekerjaan yang aku suka, ya kan? Itu udah udah pasti. Terus yang ke-2, nah dari beberapa pilihan pekerjaan yang ditawarkan yang aku suka, aku tetap harus pilih gaji yang paling tinggi.
Hmm. <laughs> Wah, mantap, berarti kayak emang, eee, harus diambil semuanya, gitu, ya, kalau bisa?
Betul, karena bukan, eee, apa namanya, gini berpikirnya, dulu kan, eee, ternyata memang, eee, kalau masih baru lulus kuliah, sih, lebih ke idealis, ya, jadi yang penting dapat kerja dulu, gitu, ya. Nah, ternyata, eee, setelah ibaratnya kita beberapa kali, eee, interview pekerjaan, itu, eee, apa namanya persyaratan masuknya itu tuh mulai aku pikirkan, gitu, ya. Jadi kayak misalnya <clears throat> berpikirnya akan lebih lebih jangka panjang, apakah kamu akan bekerja hanya pilih pekerjaan yang kamu sukai, tapi ternyata, misalnya, nih, contoh, ya, pekerjaan yang aku sukai itu adalah pekerjaan di di media, gitu, ya, atau di TV, gitu, ya. Nah, begitu lihat tawaran gajinya, itu ternyata rendah. Nah, terus akhirnya kita jadi berpikir, kan, kalau kita dapat gaji segini, terus kita harus tadi, ya, misalnya harus ngekos, terus kemudian harus ada biaya transportasi, makan, nah itu nggak cukup dengan gaji segitu. Akhirnya kita lihat lagi, oh pekerjaan apa, nih yang kira-kira gaji 1 bulannya tuh cukup untuk memenuhi kita tadi, transportasi, makan, ya kan, sama ngekos. Gitu, sih.
<chuckles> Iya iya. Benar. Heeh, Oke. Oh. Iya sih. Hmm. Bener, oke, berarti kayak, eee, sebenarnya awalnya mungkin, ya, ya semua orang kali, ya, kayak punya ibaratnya pekerjaan impian, gitu kan, waktu kuliah itu, se sembari kuliah, kan, pasti mikir-mikirin, ya, kayaknya kayak, hmm, kayaknya aku pingin banget kerja ini karena kayak mentereng, gitu kan, ibaratnya terkenal di media, gitu, tapi ternyata waktu sudah di tahap level mencari kerja, kayaknya masalahnya gak mungkin bisa hidup dengan gaji segitu, walaupun pekerjaannya keren, mungkin kayak gitu, ya?
Betul. Betul, karena waktu itu jaman aku pertama kali kerja itu kan di daftar kerja itu 2009, ya, nah gaji di media itu yang ditawarkan itu Rp1.800.000.
Hmm. Oh. Mhm. Astaga! Itu, eee, waktu pada tahun itu apakah itu sudah sesuai UMR?
Pada tahun itu, pada tahun itu dan UMR itu kayaknya, eee, apa namanya masih di atas itu, deh, sekitar Rp1.900.000 atau Rp2.000.000, gitu.
Oh, jadi ibaratnya masih di bawah UMR, gitu, ya, tapi, eee, itu berarti Rp1.800.000 bersih, atau kayak a nanti ada kayak lembur dan lain-lain, gitu?
Betul. Eee, itu Rp1.800.000 bersih, jadi all in, jadi 1 bulan kamu cuma dapat Rp1.800.000.
Hmm. Eee, bahkan kalau kamu lembur atau sebagainya gitu ya?
Itu loyalitas.
Astaga, <chuckles> itu kayak, eee, kamu oh heeh, tapi kamu pernah enggak udah sempat nerima pekerjaan itu, atau cuma sampai di tahap tawar-menawar gaji?
Bener, itu loyalitas. Eee, biasanya sampai tahap tawar menawar gaji, kenapa, karena ya tadi aku langsung kalkulasi kan. Nih gimana nih gaji 1,8, ibaratnya kos-kosan aja yang murah misalnya katakanlah 300.000 sampai 500.000, ya kan. Terus ongkos kamu 22 hari kerja, ya kan 1 bulan. Itu udah pasti kurang lebih 1.000.000-an kan?
Mhm. Ya. Hmm. Iya iya iya.
Nah, terus masa iya kamu makan cuma 300.000 1 bulan? Nggak mungkin! <laughs> Betul, karena berarti kan dananya gini, eee, ko apa namanya kalau dulu sih aku sama ibu aku kebetulan ibu aku kan keras ya. Jadi kalau aku udah bekerja itu, dia nggak kasih aku uang apa-apa lagi. Jadi ya memang harus kamu berdiri di atas, eee, penghasilan kamu sendiri gitu ya. Nah, gara-gara dia sudah menerapkan itu pas aku lagi lamar-lamar kerja, ya udah mau nggak mau, kita jadi berhitung kan? Apakah satu koma delapan cukup untuk hidup 1 bulan tanpa harus minta dari orang tua, gitu sih.
Ya, masak dia juga ngga nabung ya. Heeh. Oh. Iya. Oh, heeh heeh heeh, bener sih kayak wah nggak nggak cukup ya untuk hidup sehari-hari plus kayak masak orang hidup dari bulan ke bulan aja tanpa nabung atau kayak mikirin beli rumah, beli mobil gitu kan. Tap tapi pada akhirnya apakah kamu, eee, apa ya tetap di bidang itu dengan gaji segitu atau kamu langsung pada saat fresh graduate lah istilahnya langsung kayaknya bat ba set apa ya namanya banting setir ke pekerjaan bidang lain?
Betul. Eee, aku tuh sebenernya pas pada saat pilih kerja aku ambil 2 opsi ya jadi tadi satu lamar, eee, media atau TV karena memang aku suka bidangnya. Tapi begitu tau angkanya penawaran gajinya kecil, aku pindah, aku ambil ke manufaktur. Nah, manufaktur itu ternyata juga beragam, tergantung dari lokasinya. Jadi, eee, kenapa aku ngomong, eee, tergantung dari lokasinya, ternyata UMK atau UMR di masing-masing area itu beda.
Hmm. Oke. Iya iya. Mmm, mhm mhm.
Jadi misalnya nih, kita kerja di pabrik yang ada di Jakarta, sama pabrik yang ada misalnya di Cikarang sama pabrik yang misalnya ada di, eee, kawasan industri lainnya misalnya kayak Karawang, kayak Cilegon gitu ya itu beda.
Iya. Beda ya, jadi kayak, mmm, tapi kan beda itu karena UMK -nya bukan karena memang perusahaannya pengen ngasih lebih tinggi gitu ya?
Betul, jadi UMK itu kan jadi dasar minimum, eee, dari perusahaan itu memberikan, eee, gaji ya. Tapi kan UMR atau UMK itu kan biasanya berlaku untuk levelnya operator gitu ya. Nah tapi kalau misalnya kayak supervisor ke atas itu pasti di atas UMR atau UMK. Nah cuman ya tadi, kalau basic UMR atau UMK-nya kecil, ya kan, eee, itu pasti gaji kita yang levelnya anak-anak lulusan S1 tuh udah pasti kecil. Pasti minimum dia akan menyamakan dengan UMR atau UMK ditambahin sedikit, ya kan? Atau bener-bener di UMR atau UMK.
Mhm. Oh. Mhm. Oh, iya iya. Iya. Paham paham cuman kan, eee, bukannya kalau misalnya UMK suatu kota atau kabupaten itu kecil atau besar cum tapi kan, eee, biaya hidup disitu mengikuti UMK-nya jadi ibarat kamu misalnya di Tangerang gitu kan UMK-nya paling tinggi gitu kan cuman kan disitu, mmm, bisa jadi biaya hidupnya memang mahal gitu dibandingkan kalo misalnya di kota lain yang UMK-nya kecil itu biaya hidupnya juga kecil gitu gimana menurut kamu?
Gitu. Betul. Iya, jadi, eee, sebetulnya enggak juga sih jadi kayak misalnya dulu tuh aku misalnya kerja di Cikarang ya kawasan industri di ki Cikarang nah itu tuh memang UMK-nya tinggi jadi kek aku aku ka ka kasih tau itu adalah UMK di Cikarang itu sama Karawang itu lebih tinggi dibandingkan dengan UMK di daerah yang tadi ya kawasan industri lainnya. Nah itu tuh memang alasannya bukan karena, eee, biaya hidup atau apa namanya <clicks tongue> tingkat hidup makanan yang diperjualbelikan di situ itu lebih tinggi, enggak! Tapi memang karena kawasannya besar, kawasan industri di situ itu besar kayak gitu kan. Jadi makanya UMK-nya itu lebih lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan yang lain. Dan memang dia itu kayak, eee, apa namanya sistem distribusinya itu memang ngambilnya dari wilayah situ paling banyaknya pengiriman barangnya. Nah itu yang menyebabkan UMK itu tinggi. Nah tapi kalau tadi kamu bilang me misalnya di Tangerang gitu ya, eee, kenapa UMK itu nya rendah gitu ya, ya itu karena tadi, kawasan nya apakah dia udah masuk, eee, kawasan berikat atau belum. Terus kemudian apakah pabrikan yang di situ itu eee, apa namanya dikelompokkan jadi satu area gitu kan. Kalau industri kayak di Cilegon, di Karawang, di Cikarang itu kan udah dikumpulkan jadi satu industri, ya kan? Jadi kalau di Cikarang itu kayak misalnya di kawasan Jababeka gitu ya, nah itu sebetulnya fu full satu kawasan itu tuh adalah industri yang memang berat gitu ya.
Heeh. Mhm. Oh. Heeh. Heeh. Oh. Iya, sih. Mhm, mhm.
Nah, manufakturinya berat nah, itu berpengaruh di situ. Nah, jadi walaupun ibaratnya, eee, kawasan itu tadi memiliki UMK tinggi, belum tentu biaya hidup di situ tinggi. Karena kalau tadi dibandingkan dengan kayak misalnya nih, saya waktu itu pernah kerja di Cikarang, Tangerang ternyata lebih mahal dibandingkan dengan di apa namanya di Cikarang. Jadi misalnya, saya masih bisa dapat nih kosan di Cikarang dengan harga 600.000 gitu ya. Tapi kalau di Tangerang saya ga pernah dapat tuh kosan yang yang harga 600.000 yang memang layak gitu ya buat tidur dengan sekelasnya yang saya bandingin dengan Cikarang dengan Tangerang. Kecuali Tangerang-nya Tangerang itu ya, Tangerang bukan di kota ya, kalau Tangerang yang agak, eee, daerahan masuk ke dalam tuh, ya itu ada, satu dua itu ada, tapi biasanya karena dia tahu, eee, ini kawasan industri biasanya udah dinaikin harganya.
Oh. Mhm. Ya. Oke oke. Oh, gitu jadi kayak, mmm, tetap kamu memilih daerah yang UMK-nya tinggi ya biar kayak mungkin, eee, tapi mungkin ngaruh nggak sama ternyata kamu akhirnya punya tabungan itu tadi atau misalnya kayak nggak ngepress gitu untuk kehidupan sehari-hari?
<chuckles> Kalau dibilang sih, kalau awal-awal kerja sih nggak mungkin nabung ya karena rata-rata wa waktu jaman aku ya tahun 2009 itu gaji gaji pegawai itu kelasnya staf itu 3.000.000 per bulan. Nah, 3.000.000 itu tadi aku bilang ngekos 600.000 ya kan kalau transportasi nggak ada karena kita jalan kan dari kosan ke tempat kerja terus paling cuma makan, makan itu paling 1.000.000 sampai 1.500.000 nah sisanya itu biasanya aku pake uangnya buat aku bolak-balik ke rumah ya kan itu ongkos itu dari Cikarang ke Tangerang kan lumayan ya. Ah itu tuh lumayan cost-nya agak makan uang gajinya, ya udah. Jadi ya udah 3.000.000 itu ya makan sederhek sederhana, ya kayak misalnya makan cuma kelas 10.000 ya kan paling banyak, ga bisa lebih dari 10.000 karena ga cukup. Ya kan. Jadi makan seadanya ya kalau ga warteg ya atau misalnya jual jajanan yang pinggir jalan yang murah gitu atau nasi pecel lele dan kawan-kawan. Nah, tapi yang aku pingin bilang itu adalah gaji 3.000.000 itu memang pasti akan ada kenaikan karena kan setiap tahun kan inflasi pasti naik kan. Nah otomatis pasti gajinya dari perusahaan itu dinaikin tapi naiknya itu juga sesuai inflasi jadi pasti 3% sampai 5% doang ya kan jadi makanya kita paling punya sedia uang buat ditabung itu ya tadi kalau kita gajinya naik ya kita harus mengerem biaya kebutuhan hidup kita selama bekerja atau ngekos tadi itu dengan biaya yang seperti pada saat kita gaji 3.000.000 tadi, gitu kan. Jadi mau ngga mau supaya sisa uangnya itu bisa ditabung. Karena kalau kita gajinya naik misalnya kan setiap tahun biasanya naik sekitar 300.000 sampai 500.000 gitu ya itu udah kau udah udah bisa diprediksilah karena kan tadi cuma 3 sampai 5%. Nah, itu ya biasanya uang itu yang kita simpan buat kita tabung. Nah, tapi selama setahun pertama itu kan pasti kan kenaikan gajinya kan ga ada ya. Ya udah, jadi kita ga bisa nabung otomatis ya cuma cukup buat, eee, tempat tinggal, makan, sama transportasi kalau ada. Udah, itu aja.
Mhm, iya. Iya. Bener. Iya iya. Oke. Mhm, mhm. Betul. Mmm, oh. Mhm. Oh, iya sih masuk akal, heeh. Mhm. Iya iya iya iya. Oh. Iya, bener. Mhm, tapi kayak, mmm, lucu juga sih tadi ya kayak kamu di kantor kamu tadi sendiri itu kenaikan gaji tuh berdasarkan inflasi bukan berdasarkan kayak berapa orang, eee, berapa lama orang ini disini atau pendidikannya atau misalnya kemampuan lah dia selama kerja disini nggak kayak gitu ya berarti?
Eee, itu berpengaruh juga, tapi balik lagi, eee, jadi gini, eee, kemampuan kerja atau, eee, apa namanya kinerja dari pegawai itu memang jadi faktor untuk pembeda. Tadi kan aku bilang kan kenaikan inflasi 3 sampai 5%. Jadi anggap aja, eee, kenaikannya 500.000 gitu ya. Nah, tapi apakah semua karyawan akan dapat 500.000 atau dapat maksimumnya tadi? Enggak. Nah, itu baru dibagi berdasarkan tadi kinerjanya, usia dia atau penge usia dia usia dia berapa? Terus kemudian sama berapa lama dia sudah berpengalaman di pekerjaan itu.
Mhm. Iya. Mmm, mhm mhm.
Jadi, kayak bagi kuenya lah, kalau aku boleh bilang.
Heeh, heeh, terus, mmm, nah apakah dari kantor kamu yang pada saat itu 2009 kamu sempet, eee, pindah kerjaan gitu nah, eee, waktu pindah kerjaan itu kamu juga tetap mempertimbangkan gaji tinggi atau pekerjaan yang disukai gitu ngga?
Eee, aku sempat pindah kerja jadi dari Cikarang aku pindah ke Pulo Gadung gitu ya. Nah itu tuh, eee, aku minimum tuh kalo pindah kerja itu cari gaji yang minimum terakhir sama dengan gaji yang di perusahaan yang lama supaya, eee, apa namanya biaya hidupnya itu bisa kita tetap sama gitu ya maksudnya gak ada perubahan yang yang cukup signifikan. Nah, tapi ternyata pas aku pindah dari Cikarang ke Pulo Gadung, ya kan biaya hidupnya di Pulo Gadung ternyata lebih mahal. <laughs> Ya kan. Kos-kosan yang tadinya aku bisa dapet yang kelasnya 600.000 di Jakarta itu kurang lebih angkanya di angka 2.000.000-an.
Mhm. Oke. Mhm. Mhm. <laughs> Heeh. Waduh, signifikan ya.
Wah, itu kan jadi mikir lagi kan harus putar otak lagi dong, ya kan terus ya udah nah akhirnya ya pas pada saat negosiasi gaji itu sebelum negosiasi gaji biasanya aku udah hitung ya kan jadi aku biasanya searching, eee, apa namanya di internet, eh, berapa sih harga kos-kosan di sekitaran area kerja itu ya kan. Terus kemudian transportasinya berapa lama berapa jauh gitu ya terus butuh ongkos berapa dari tempat kita tinggal atau kos-kosan itu ke tempat kerja udah terus dihitung satu bulan terus ditambah harga makanan, di situ variasinya berapa paling murah berapa paling tinggi berapa nah kita biasanya ngambil di tengah-tengah terus dikali berapa hari kerja kita berarti kan 22 hari kerja ditambah kalau kita Sabtu Minggu di kosan gitu ya berarti kan hitungan tetap 30 kan. Udah, sama, eee, uang itu tadi uang mau ditabung atau uang mau main ya kan ditambahin dari situ nah baris itu kita mengajukan jumlahnya berapa jadi supaya tetap terakomodasi. Nah, biasanya kalau pindah ke tempat kerja itu kita biasanya aku naikin 30% ya dari dari gaji yang kita sebelumnya. Nah, itu biasanya suka nggak dipenuhin. Biasanya minimum mentok digaji yang sama atau naik sedikit paling dari gaji yang kita di tempat sebelumnya.
Lah, heeh. Bener, heeh. Mhm. Iya. Heeh. Iya, betul. <laughs> Iya iya. Iya iya. Heeh. Ah, heeh heeh, berarti kayak, eee, sebener berarti alasannya pindah apa dong tadi?
<clicks tongue> Alasannya pindah itu karena waktu itu aku dipecat.
Oke, heeh heeh.
Terus aku pindah ke tempat kerja baru tapi aku pindah sih kalo misalnya bukan untuk urusan-urusan yang penting.
Mmm. Oke oke, tapi emang agak dilema ya sebenernya awalnya kalo misalnya lulus kuliah itu milih antara yang gaji tinggi atau pekerjaan yang disukai ya.
Betul.
Oke oke, tapi seiring berjalannya waktu udah kayak udah pasti memprioritaskan gaji tinggi gitu ya kayaknya. <chuckles>
Ya, karena realistis kan.
Bener bener! Oke deh kalo gitu, eee, makasih banyak ya sharing-sharing-nya menarik sih tadi tuh.
Nah, kebutuhan hidup. Iya, sama-sama!